En ce moment, je suis en train de de penser, du coup, heu, à ma famille et en fait, heu, j'ai quelques soucis, heu, un petit peu de communication avec eux, heu, en ce moment, heu, alors, heu, pour donner un petit peu le contexte, en fait, heu, bah, on est très famille. Enfin, quand je parle de ma famille, je parle de mes frères et sœurs et de de mes parents. Donc on on est très, s f famille, on est très on est a beaucoup amenés à se voir, heu, enfin souvent, régulièrement, enfin et heu, enfin, tu vois? Heu, par exemple, heu, j'ai mon frère et j'ai mes parents qui sont, heu, qui sont dans la région, enfin, qui sont à moins de 20 minutes de chez moi et c'est vrai que je suis, heu, amenée à les voir, heu, régulièrement. Mais c'est vrai que dernièrement, en fait, heu, il y a eu des petits, heu, des des petites tensions, tu vois? Heu heu, plus par rapport à mes parents et j'ai l'impression que, dans ma famille, il y a plus ou moins des gens qui prennent partie, tu vois? Et et aujourd'hui, j'ai l'impression que je m'éloigne un petit peu d'eux. Mais je pense que c'est juste passager. Mais, heu, j je m'éloigne d'eux, mais j'ai pas envie de m'éloigner d'eux et je sais pas, enfin, je sais pas comment trouver le juste milieu, tu vois? Entre, heu, heu, si je les vois et que je prends sur moi et que, enfin, tu vois, je je j'essaie d'oublier les tensions, j'ai l'impression de pas me respecter ou pas m'écouter, en tout cas.
OK. Oui. OK. Ouais.
Mais en même temps, heu, je me dis, heu, enfin, heu, c'est bête de de prendre de la distance avec sa famille alors que, de base, on s'entend bien et qu'on est très famille. Donc, heu, voilà.
OK. Bah, alors effectivement, heu, tu sembles être un petit peu, heu, dans un choix cornélien, une sorte de dilemme, un petit peu et heu, bon malgré tout, je suis je suis désolé d'entendre, heu, qu'il y a des petits conflits en en ce moment, heu, avec ta famille. Après voilà, pour te rassurer, heu, sache que c'est complètement normal. Parce que malgré tout, heu, que ce soit, heu, famille, heu, très, très proche ou pas, vous êtes quand même des humains à part entière, avec des avis différents et cetera. Donc c'est normal que vous puissiez ne pas être, heu, forcément, heu, toujours d'accord, tu vois? Donc déjà voilà, j je tiens à te rassurer là-dessus, heu, a mais après, voilà, je je comprends que ça puisse te te perturber. Parce que vous avez toujours été, heu, très, très, heu, liés, très, très proches, hem et justement, si on devait un petit peu parler de de ces fameux conflits, heu, est-ce est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus, plus en détails? Heu, c'est c'est dans quel genre de moments et peut-être sur, heu, quel genre de sujets? Heu, ce genre de choses.
Ouais. Merci. Oui. Alors, il y a plusieurs sujets, heu, je vais te les énoncer, hein, au fur et à mesure, heu, alors, heu, moi, je enfin, je suis une jeune maman, hein, de depuis peu. J'ai une petite fille qui a merci! <chuckles> Enfin, depuis peu, elle a elle a 2 ans, quand même, ma fille et c'est vrai que, heu, à partir du moment où j'ai été enceinte, donc, heu, ma mère, heu, enfin, elle a voulu beaucoup, heu, s'investir, heu, tu vois, dans ma grossesse, heu, dans l'accouchement, et cetera. Elle voulait être présente, hein, heu, pour pouvoir m'aider. En plus, heu, enfin, elle adore les enfants. En fait, on est une famille nombreuse. On est moi, j'ai 5 frères et sœurs. Donc, elle est enfin, elle adore les enfants. Elle est elle est très maternelle, en fait, comme, heu, enfin, elle a un, mmh, un trait de caractère très maternel et c'est vrai que, heu, enfin, déjà, c'est c'est déjà, pendant la grossesse, moi, j'ai c'est pas que j'ai essayé de prendre mes distances, mais je me, heu, je voulais, heu, comment dire? Je voulais avoir ma famille avec, heu, mes règles à moi et cetera. Je voulais vraiment réfléchir à à l'éducation que, heu, que je voulais, hem, donner à ma fille, tu vois, sur le long terme, heu, je voulais ouais, ouais et en fait, à partir de là, en fait, je pense que j'ai remis en question, peut-être, mon éducation et j'ai essayé de me dire: «Bon bah, je prends, heu, ce que ce que j'ai bien aimé et je peux, ouais, changer, tu vois, ce que ce que j'ai moins aimé» et heu, je pense à partir de là, ça a été un peu compliqué parce que, heu, enfin, si tu veux, heu heu, elle voulait qu'on qu'on se voit tout le temps, même, heu, enfin, tu vois, genre 2 semaines, 2 semaines avant, mmh, avant mon accouchement, elle voulait qu'on qu'on aille, heu, à 4 heures de route, heu, tu vois, pour faire, heu, pour faire un en gros, un week-end en famille et cetera. Alors qu'un week-end un peu, heu, comment dire? Tu vois, heu, un peu camping, on on dort sur les matelas. Ouais. Ouais, c'était un p ouais, ouais, et puis, même, heu, enfin, moi, je me sentais fatiguée. Je me sen enfin, je me je me voyais pas faire de la voiture pendant 4 heures et cetera. Donc, heu, ça a commencé par là et puis, heu, en fait, même, heu heu, tu vois, heu, à la maternité, heu, quand j'ai eu, du coup, ma fille, on a pris un peu de temps pour nous, heu, f avec mon conjoint parce qu'on s'est dit, heu: «En fait, on on veut que ses ses 1ers jours, on soit juste, heu, en famille», mais tu vois, juste, heu, l avec mon conjoint et avec ma fille. Tu vois, pour ess voilà.
OK. Félicitations! Oui. OK. Ouais. Oui, oui. Logique! J'ai envie de dire. OK. Ouais, ouais. Oui, à 2 semaines, heu, c'est un peu risqué, presque, quoi? Mmh. Cette nouvelle petite famille, quoi?
Et et en fait, heu, du coup, heu, ça empirait de pire heu, de plus en plus parce que ma enfin, en fait, il y a plein de personnes de ma famille qui se sont senties rejetées par rapport à ça et hem et ensuite, heu, b oh, heu, l les 1res nuits et cetera, c'était compliqué parce qu'elle faisait pas ses nuits, donc, heu, on était plus a amenés, heu, à se reposer, tu vois, par rapport, heu, pour, heu et ne pas voir ma famille et j'ai eu l'impression qu'il y a, mmh, il y a plein de personnes qui qui ont eu l'impression que je les rejetais et qui ont, mmh, qui m'ont un peu, heu, lancé des pics, qui ont été un peu agressifs par rapport à ça et et j'ai l'impression qu'en fait, mes valeurs personnelles, enfin ce que je pensais et tu vois, de d'essayer de prendre du temps pour savoir, heu heu, où me situer au niveau de ma maternité et cetera. Je j'ai l'impression que j'ai je l'ai pris, effectivement, au début, mais pour, heu, pour bien faire et aujourd'hui, heu, on me le reproche un petit peu et j'ai pas envie de, mmh, parce que, forcément, comme je suis maman aujourd'hui, j'ai moins de temps pour, heu, pour les autres, heu, enfin ouais?
D'accord. Oui, logique, surtout que, heu, i ton enfant, tu m'as dit que c'était une petite fille, hein, c'est ça? Voilà, en plus, heu, 2 ans, heu, c'est c'est encore très, très jeune, quoi. C'est justement ces moments-là, heu, ces 1res années de vie où on est le le plus présent et où il faut vraiment être là, heu, sans arrêt, quoi.
C'est une petite fille, oui. Ouais et heu, ce qui, heu, du coup, au fur et à mesure du des années, là, en plus, j'ai eu l'impression que j'ai j'ai trouvé un petit peu ma comment dire? Mon l'éducation que je voulais, heu, donner à ma fille, qui est quand même différente de celle que j'ai, mmh, que j'ai reçue. Bon, elle est pas complètement, heu, comment dire? El elle est pas en contradiction, mais enfin oui et heu, du coup, aujourd'hui, heu, donc je suis moins amenée à voir ma famille et je sais qu'il y a le sujet de l'éducation quand quand on se voit en famille et et il y a plein de personnes qui considèrent que, heu, enfin, je deviens un petit peu, hem, comment dire? Pointilleuse, en fait, sur plein de sur le sur le sujet de l'éducation, sur le sujet de que que je suis maman aujourd'hui et et voilà. Donc les tensions, elles sont surtout par rapport à ça, donc par rapport à l'éducation et par rapport à un peu, à la prise de distance qui est, heu, d'une part, un petit peu consciente, dans le sens où, heu, on aimerait bien vivre nos moments en famille, heu, réduit, mais en même temps, qui est pas forcément consciente non plus, parce qu'on a moins de temps, en fait. Donc, heu, voilà.
Reçue, ouais. Oui, tu complètes, quoi, d'une certaine façon. Oui. OK! Bah, écoute, heu, déjà, merci de de me raconter toute cette histoire, parce que c'est vrai que, heu, ça met en lumière, heu, pas mal de choses et c'est assez intéressant, heu, j'avais quand même une question à poser. Alors déjà, heu heu, je pense que c'est complètement normal que tu veuilles, heu, voilà, éduquer, heu, ta fille et peut-être, aussi, tes tes futurs enfants, voilà, je sais pas, heu, de la manière, heu, dont dont tu veux. Ça ça ça, ça paraît normal, malgré tout, heu, après, hem, effectivement, par exemple, heu heu, ta mère, heu, peut-être, là où elle ne se rend pas compte, c'est que l'éducation qu'elle a faite, heu, elle, c'était aussi une autre époque, malgré tout, heu, c'est pas forcément une vérité absolue et chacun a, un petit peu, sa forme, heu, mmh, d'éducation, certaine d'une certaine façon et c'est vrai que c'est souvent le sujet qui fâche, heu, au sein de la famille et même, parfois, au sein des amis ou quoi et certaines personnes disent: «Ah non, moi je ferais pas comme ci, je ferais pas comme ça». Mais il y a pas de de de vérité absolue, en fait. Chacun fait, un petit peu, comme il le pense, comme il le sent. Effectivement, a il y a des choses parfois, heu, qui sont vraiment pas recommandées mais voilà, je me doute que que tu ne fais pas ça, hem, donc heu, voilà, je je pense déjà qu'il y a rien de choquant et que tu n'es pas dans dans, mmh, dans l'erreur, tu vois? Heu et ce qui est assez, heu, intéressant, c'est que, là, par exemple, j'ai j'ai là, j'ai noté le le le fameux petit camping potentiel, là, 2 semaines avant, heu, avant, heu, le le le terme, quoi. C'est vrai que c'est assez étonnant parce que, hem, bah, malgré tout, comme tu dis, heu, ta mère, heu, voilà, elle a accouché pas mal de fois, heu, elle sait que comment ça marche. Donc, hem, e est-ce que tu lui en a un petit peu parlé et heu, parce que j'imagine qu'el peut-être qu'elle ne comprenait pas ou en tout cas, elle était peut-être dans un déni à ce moment-là? Heu, mais est-ce que tu lui as dit un petit peu, justement, que, bah, pour toi, heu, rien que de faire ce genre de chose un petit peu extrême, on va dire alors que c'est dans les moments où il faut se reposer le plus, heu, cette cette fameuse sortie, est-ce que, déjà, à ce moment-là, tu lui as dit, heu, mais voilà,: «C'est pas forcément normal», quoi?
Mmh. Oui. Oui. Mmh. Ouais, c'est sûr. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais. Oui. Eh bah, déjà, du coup, heu, cette sortie, en fait, on l'a fait on l'a quand même fait, mais on l'a fait à moitié. Enfin je on je l'ai fait avec mes conditions à moi. Parce qu'en fait, au final, on s'est vus pendant le week-end, mais, heu, enfin, hem, nous avec mon conjoint, on avait pris, du coup, une chambre à l'hôtel, hein. On s'était dit: «Bon, on veut bien passer la journée, heu heu, avec eux» et puis, heu
Ou tu l'as quand même faite? Oui. OK. Avec eux, mais pas non plus, heu, dormir dans la forêt, quoi?
voilà et puis, en plus, heu, enfin, heu, je disais: «Par contre, si si je suis amenée à, tu vois, à à devoir me reposer, bah, du coup, heu heu, fft, bah, j'i irais, heu, faire une sieste, enfin, tu vois, genre, on prendra la voiture» et heu bien, ouais et heu
Mmh. Ouais et ça paraît normal, en plus. Et justement, j'avais juste une petite question, heu, par rapport à ça aussi parce que justement, heu, tu tu dis que donc, heu, là, tu as eu pas mal de de petites piques, par rapport à la potentielle éducation, heu, donc de ta fille et cetera. Est-ce que, parce que tu m'as dit que, donc tu étais dans une famille nombreuse, est-ce que tu es la 1re à avoir des enfants?
Oui. Ouais. Non. Ah non, non, non. Je suis la en fait, moi je suis l'a l'avant-dernière, déjà, au niveau, heu, tu vois, de la du niveau de la fratrie et heu, j'ai deux sœurs et 1 frère qui ont des enfants.
OK. OK. Et est-ce que, eux, tu sais s'ils se sont pris, heu, justement un petit peu, heu, les mêmes piques ou est-ce qu'ils ont vraiment fait, heu, à la lettre ce que, par exemple, la maman disait quoi?
Heu, non, je sais que, enfin, il y a eu aussi des conflits. Après, j'ai l'impression qu'ils sont plus, heu, enfin, ils les ont eu plus tôt en fait les enfants. Leurs enfants ils é ils étaient plus, heu, on va dire, dans la lignée d'éducation de mes parents. Enfin moi je a de ce que je pense hein. Après peut-être qu'il y a des différences, mais j'ai l'impression ils ont plus suivi, heu, l'éducation des que de de mes parents en fait.
Oui. Et est-ce que tu en as déjà parlé, justement, heu, d vraiment on va dire pas, justement, tout en tout en en famille? Mais est-ce que ju avec, heu, avec tes parents à 2 dans un endroit calme potentiellement, heu, est-ce que justement tu tu leur as déjà dit, hem, ce que tu ressentais? Ce que tu pensais? Qu'il y avait des choses, heu heu, qui pour toi, forcément, heu, ben pouvaient peut-être un petit peu te blesser? Ou, heu, ou le fait que, bah, voilà, ça ça t'atteint ces ces petits conflits-là, heu, qui pour toi, voilà sont sont un peu inutiles. Est-ce que tu tu as déjà un petit peu parlé de toutes ces problématiques avec eux?
Oui. Alors oui, un petit peu. Enfin, je sais que je leur en avais parlé, heu, lo enfin, heu, juste après mon accouchement, mais c'est vrai que je pen c'était peut-être pas le bon moment parce que, enfin, tu vois, il y a les la il y a les hormones, il y a la fatigue et heu, à ce moment-là ils ouais, ils l'ont assez mal pris. Mais je pense que j'ai pas mis aussi les formes, tu vois pour, heu, pour que ça soit bien pris. Parce que parce que ouais, j'étais fatiguée, heu, j'avais autre chose en tête.
Oui. Ça pourrait être intéressant de retenter justement, heu, maintenant que ça fait 2 ans que que tu as ta fille, ça serait sûrement potentiellement différent, tu vois? Pour mettre un peu un un terme à tout ça.
Mmh. Ouais d'accord, bah je vais essayer de le faire, heu, en tout cas, heu, merci hein pour, heu, ces conseils hein.